Hı hı.
Tabii ki içine birazcık meyve de atabilirsin ama atmasan da olur ya da benim, mesela, şarabın yanında yiyeceğim meyve de üzümdür. Tatlı üzüm değil ama ekşi üzümdür, onu çok severim. Ya da, mesela, bak meyvelerde bile, eee, erik ama büyük, mor erik değil, sert, yeşil erik severim. Bak Tabii, aynen. Ya, sen de çok seversin o zaman. Iıı, aynen. Yani, meyve dediğimde bile hep bir türlü, emm, zihnim ekşili, eee, meyvelere gidiyor ya da bak ne diyoruz, eriği tuza batırmak. Hemen orada tuz devreye giriyor.
A! Hı hı. Ay, değil mi tuzlu, böyle? Çıksa da yesek gerçekten. Çok, çok. Çok severim. Ah! Bak, bir şey diyeceğim. Bak, şu an ben de düşünüyorum. Meyve dedim. Aklıma direkt ekşi şeyler geldi. Tatlı ne var ki? Tatlı var mı ki? <chuckles> Var mı ki? <chuckles>
Evet. E, işte. Eee, hep tatlı üzüm, i incir var, dut var.
Hı. Doğru, doğru. Evet.
Iıı Aslın gi eee, mesela, kırmızı elma olabilir. Eee
Tabii ki de dut var. Ya da ne bileyim, orman meyveleri var, mesela. Frambuaz da aslında biraz ekşidir ama yine tatlıdır sonuçta.
Karadut var. Tatlıdır. Ya, aslında bu arada ben onları da çok severim. Ama, hani, sen bana desen ki, yani, "Sana seçme şansı bırakıyorum." Mesela, ben duta bayılırım, aslında. Ama mesela
Beyaz mı, siyah olan mı peki?
iii, beyaz olan ama siyahı da yerim, yani.
Hı hı.
Benim öyle nenemin dut ağacından düşmüşlüğüm çok var. Kolumu, bacağımı kırmışlığım.
A! Çok güzel. Bir de şey derler, "Dut ağacından düşen" böyle, derler ya bazen, hani, "Orada aklını bırakmıştır." derler, mesela. <chuckles> Öyle bir
<chuckles> Eee, benim o zaman biraz aklımın yarısı yok demek ki çok mantıklı. <chuckles> Çok kötü olmuş ama bunu duyduğuma çok memnun olmadım. Kendimle tereddütte gibiyim şu an.
<chuckles> Böyle derlermiş gerçekten, bilmiyorum ama. <chuckles> Yok, yok merak etme. Ben de çok kez düştüm, aynı şeyi babaannem bana da söyledi ama aklımız yerinde, merak etme sen.
Değil mi? Bence de. Gayet iyi gidiyoruz. Eee, burada dolayısıyla dediğim gibi, mesela, ya da aperitiflerde, mesela, işte, havuç, bak yine, eee, hani, tatlı değil bence. Havucun üzerine bir de limon sıkarım ya da salatalık üzerine limon ve tuz. Hep aynı şeyleri yapıyorum farkındaysan.
I hı. I hı.